Ừm, bạn ơi, thiệt sự là bây giờ mình đang có một cái cái một cái trở ngại về tâm lý. Thiệt sự là do trước đó là cái mối quan hệ trước đó của mình nó hông có thực sự tốt á, nên thành ra là sau khi mà mình trải qua cái mối quan hệ đó xong, cái mình rất là không có dám tin tưởng ai nữa. Kiểu như là có rất là nhiều người tốt, người ta đến với mình cũng cũng như là mình mình cũng, kiểu như là, mình cũng cảm thấy là mình cái người này người ta phù hợp với mình, nhưng thiệt sự là sau đó mình cảm thấy là mình lại sợ cái cảm giác, như là, cái người này người ta sẽ lừa dối mình giống cái mối quan hệ trước. Hoặc hoặc là, kiểu hoặc, kiểu như là, mình hay sợ hãi là, ờ, không biết người này có lừa dối mình hay không? Cái người này á, người ta có đang giấu giếm gì mình hay không? Cái thành ra á, là mình lại đẩy cái mối quan hệ này càng đi xa hơn. Thì á nha, có một cái việc vừa rồi là mình có với cái bạn đó là cùng với mình, gọi là, tiến sâu hơn á, thì cái lúc sau á, cái khi mà mình, gọi là, mình đặt tâm về cái mối quan hệ này nhiều á thì mình lại sợ, mình lấy cái cảm giác là mình không an toàn. Mình sợ là cái người này người ta, kiểu, lại lừa dối mình, cái mình c dần dần mình trở nên kiểm soát hơn. Cái sau đó á là mình cảm thấy là, ờ, tại sao mình đang làm tổn thương người cái người mới này của mình vậy, họ cũng họ đâu có lỗi gì đâu, mà tại sao mình lại áp mình lại, kiểu như là, mình là người tổn thương, mà mình lại đang làm tổn thương họ? Cái sau đó mình cảm thấy là mình hông phải là người tốt, cái mình mới bắt đầu mình đẩy cái mối quan hệ này đi xa. Thì dần dần cái mình sợ hãi cái cảm giác đó luôn á! Thì hông biết là có cái cách nào mà mình có thể khắc phục được cái việc này không? Thấy cũng nên là trấn an được cái tâm lý của mình lại á bạn.
Ừm, sao nè? Luôn á hả? À, hiểu rồi. Mình hiểu. Ừm. Mình hiểu nè. À. Ừm. Ừm. À. Mình hiểu rồi. Đúng rồi, họ đâu có lỗi gì đâu. Ừm, mình hiểu. Thì à.